Heu, c'est un sujet c'est sous forme un petit peu de conte initiatique, on va dire, heu, donc plutôt pour les adultes. Heu, et heu, j'aborde un sujet, heu, un peu je parle beaucoup de l'enfance, en fait, si tu veux. Heu, c'est je meur on se replonge un petit peu, heu, dans ouais, ouais, dans la dans dans les parfums de l'enfance, heu, ce qui ce qui, t'arrive en étant enfant, ce qui peut arriver, et hem, et c'est marrant parce que là, récemment, on m'a redit, alors moi j'ai lu, heu heu, le dernier Joël Dicker, je sais pas si ça te parle? C'est je crois que c'est pané Panique au zoo ou quelque chose comme ça. Où justement il se met à la place d'un enfant qui raconte tout ce qui s'est a tout ce qui est arrivé, et heu, j'ai un ami qui a lu l'histoire, et moi, je l'ai lu il y a pas si longtemps, et je me suis dit ça m'a rappelé un peu mon roman, en fait, et même non! <laughs> Non, non, lui, il est bien plus connu que moi, donc non, non, il y a il y a pas de on sait pas on sait pas, mais l'histoire est quand même très différente, mais il a aussi utilisé la voix des enfants pour raconter un peu son histoire, donc c'est dans là-dedans où je me suis retrouvée, quoi.
Oui. OK. Mmh mh. Mmh mh. Non. OK. <chuckles> Ah oui. Bah, tu crois que c'est un plagiat, ou quelque chose? <laughs> Ah oui, eh, ah, beh, eh, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Mmh mh, et quand tu écris un enfin, tu vas me dire, c'est très ma question va être un peu très large, mais quand tu écris un un roman ou peu importe, heu, tu mets combien de temps?
Heu, moi, j'ai mis très, très longtemps. Heu, mais dans le sens où, heu, c'était pas prévu à la base on va dire que j'écrive un roman. C'est-à-dire que je voulais raconter une histoire mais je j'avais aucune idée que j'allais écrire un roman de 250 pages à la fin. <chuckles> Heu, donc heu, sur la longueur, heu, j'ai quand même mis plusieurs années, donc heu, ouais.
Ah oui, d'accord, oui, OK. D'accord, mais au départ, qu'est-ce qui t'a, heu, comme tu disais, tu n'avais pas l'intention d'écrire un roman? Qu'est-ce qu'est ce qui a fait que ça s'est concrétisé?
Mmh.